そうですね。うん、例えばね、あの、その、恐ろしい話ですけど、なんか誘拐されたりしして、で、そしたらすぐ、すぐね、電話とかつけてこう、どこにいるかとか、み分かるので、それでね、あの、警察に連絡して、に今ここにいますって言ったらすぐ見つけてもらえるかもしれない。ええ。
うええ。 うん。 はい。 あ。 うん。 なるほど。確かにそうですね。
ええ。
なんかその、周りの方、例えば、こう、息子さんのお友達とかも、結構そういった GPS 機能とかっていうのは、その親御さんとかが「これ持っててね」みたいな感じで、使われてたりするんですか？
ええ。 ねえ。 うん、あの、アップルのやつをね、エアタグですよね、あれを使ってる方が、いいっぱいいますよね。
うん。 ああ。 はい。
うん、なんか犬とかにもつけてるんですよ。